Oye, fíjate que, mm, últimamente he tenido estas ganas de ahorrar para tratar de, pues tener un poco más de dinero, y pues, no sé, tener como a la mejor un ahorro para mi futuro. Y pa a lo mejor poder comprar algo, algo importante, a lo mejor una casa, un carro, algo algo así. Pero a su vez siento como este temor de que de cierta forma me voy a privar de de comprar cosas que de cierta forma me hacen muy feliz, mm, te pongo un poquito en contexto. Realmente a mí me gustan mucho los conciertos, los festivales, los videojuegos. Entonces son cosas que, pues, de cierta forma no son baratas. Realmente hoy en día, el comprar un videojuego y todas estas situaciones son, pues, bastante caras, y que de cierta forma no me permiten a veces el tener estos ahorros que me gustarían.Y de cierta forma también como que me hace sentir, no sé, un tanto privado, eh, de estas cosas, si me pongo a ahorrar. Entonces no sé cómo equilibrar estas estas 2 cosas, tanto el ahorro como el tal vez sentirme bien, sentirme pleno, eh, en estos en estas compras, tal vez un poco compulsivas. Entonces, no sé si tengas algún consejo, alguna ayuda que me pudieras brindar para tratar de no sentirme así, o ver la manera de poder equilibrar estas 2 opciones.
Ujú. Mm, sí, claro. Mira, eh, me mencionas que te gustan mucho justamente los conciertos, em, hay varias cosas, ¿no?, eh, ¿tú qué? Bueno, ya me mencionaste que disfrutas de eso. ¿Tú qué no estás dispuesto de tus gustos, de eso de ocio en lo que gastas, qué no estás dispuesto a eliminar? O sea que no importa <chuckles> que quieras ahorrar, que de verdad dices: "Esto no lo dejo, y yo sigo gastando en esto, porque de verdad me gusta". ¿Cuál es esa esa cosa que dejarías? Cuéntame.
Ajá. Uf. Uf, muy buena pregunta. <chuckles> Realmente no, no lo había puesto a analizar, mm, eh, si pudiera elegir una cosa que no podría, yo creo que sería no sé. Yo creo que los conciertos, realmente los conciertos son algo que me, me gustan mucho. Siento que se exploran muchas emociones. Siento que me genera una vibra muy bonita y siento que, eh, los videojuegos tal vez me me dan como este entretenimiento. Me dan estas risas a veces con amigos, pero siento que no me podrían generar lo mismo que un concierto. Siento que en un concierto puedes explorar desde la felicidad hasta la tristeza, hasta la melancolía, como que puedes ir de de un punto A a un punto B en cuestión de segundos. Y los videojuegos sie siento que se mantienen como en un mismo plano. Entonces, creo que sí, los videojuegos creo que serían como la parte que descartaría, y me quedaría por completo con los festivales, o conciertos, más bien.
Claro. Okey, okey. Y a ver, cuéntame. Quiero saber más. <chuckles> ¿Tú tienes deudas o pagos fijos que limitan tu presupuesto? O sea, hay esos pagos recurrentes que dices: "Es que siempre llega mi quincena y siempre tengo que pagar a fuerza esto, esto y esto", ¿tienes? Cuéntame.
<chuckles> Pues mira, como tal deudas, no, afortunadamente me considero una persona que no le gusta tener deudas, no le gusta, pues, como tal, comprar sin tener el dinero. A veces me ocupo, pues sí, una tarjeta de crédito, pero ya teniendo el dinero necesario para pagarlo. Entonces, hay veces que lo puedo llegar como a meter a meses y demás. Entonces, pero ya teniendo el dinero específico. Entonces, en deudas como tal, no. Pero en cuestión de pagos recurrentes mensuales o quincenales, ahí entro sí entran u varios varios gastos, el cual, puede como tal, no no pago en renta porque estoy, eh, viviendo todavía en casa de mis papás, pero en, en, en esta situación, pues des de cierto modo, pues, les ayudo a veces a pagar servicios, a veces como que los invito a a cenar, o le les pongo para la comida, como que todas estas situaciones que engloban, pues, el vivir dentro de, de casa de ellos. Pues sí me es un gasto, mm, mm, em, recurrente, pero que no me es a veces como el pesado. Y entonces, como tal, estos gastos no es que sea algo fijo mes con mes, pero sí es un aproximado de entre el 25 y el 40% de de, de mis ingresos.
Okey. Claro. Okey, okey. Y, por ejemplo, ¿llevas un control de seguimiento de tus gastos, de ingresos? Porque, bueno, ya actualmente hay muchísimas plantillas en donde literalmente ya metes tu presupuesto y lo que gastas. ¿Tú llevas un control de, de tus gastos actualmente, o solamente tienes un estimado de que: "Ay, salí a comer y gasté tanto, entonces me sobró tanto", <chuckles> o si tienes un, un seguimiento?
Creo que tengo un como que en ciertas cosas sí tengo el control de, eh, de, de en qué gasto y lo anoto. Pero hay otras ocasiones, en las que no tanto. Creo que, mm, me cuesta un poco de trabajo el tener como este control, y siento que sí no tengo esta facilidad, tal vez, de poder tener como una, una hoja de Excel, una hoja de papel, incluso, de: "Ah gasté tanto e en tal cosa, gasté esto, eh, a lo mejor en algún servicio. Siento que no tengo tal cual esta esta lista de, de gastos, eh, recurrentes ni gastos en general.
Okey, okey, que esa es es muy buena, ¿eh?, o sea, bueno, como primera instancia, siento que llevar un registro es muy bueno, es lo más ideal para tener una mejor organización, justamente, de lo que generas, de lo que gastas y puedes ir como separando Te digo, hay muchísimas plantillas, ya hasta hay aplicaciones así de celular, en donde literalmente se llaman así como: "Cartera o Organiza tu cartera", tienen de verdad diferentes nombres. Hay muchísimas en donde tú, literalmente, registras tu sueldo, en caso de tener 2 trabajos hasta te da la opción, ¿no?, de colocar cuánto generaste en tu sueldo 1, cuánto generaste en tu, pues, en tu trabajo 2 y también, puedes ir registrando esos pequeños gastos, hasta de: "Fui al súper y gasté tanto, fui, ah, por un café y gasté tanto", y esas aplicaciones, eh, o el llevar un registro bien, un seguimiento completo, siento que te ayudaría muchísimo, justamente a ver cuánto dinero neto tienes en tu cuenta a fin de mes. Por ejemplo, eh, ganas 10000 y al registrar de verdad todo, tú vas a ver hasta en qué estás gastando más tu dinero, o sea, de decir: "Ay, no me di cuenta y de mis $10000 pesos, eh, se me fueron 4000 en restaurantes, en café, voy a bajar eso". Entonces, el que tú seas un poquito más consciente de, en qué parte se te está yendo, pues, el dinero. Puedes justamente ver qué no, ahora sí, que qué no es necesario, que realmente no te apasiona tanto como dices: "No voy a no voy a renunciar a los conciertos", okey, está bien, completamente válido, pero a lo mejor podrías renunciar a ir por el café, no sé, cada sábado. O sea, ese tipo de cosas, te digo, ya llevando un buen registro, siento que te ayudaría a ver ahora sí que cuál es tu tu filtro en ándale, <chuckles> exacto. Y ya verías como de: "Okey, puedo ahorrar entonces en esto", y sigues viviendo, o sea, sigues estando con tu bienestar, haciendo las cosas que te gusten, pero nada más te vas a quitar como algo pequeño, mínimo que puede se llaman "gastos hormiga", ¿no?, que tú ni te das cuenta, y ahí se está yendo el el dinero. <chuckles> Entonces, eso te ayudaría de verdad muchísimo a decir: "Bueno, ¿sabes que?, ya no", oy porque sí pasa, hay personas que todos los días se compran un café y no se dan cuenta al mes, cuánto gastaron en en los cafecitos. <chuckles> Entonces, ese te digo, dándote cuenta, teniendo una estimación, siento que puede ser muy viable que tú veas en qué parte no es necesaria, no te apasiona o no te llena, no te da como esa felicidad y se está gastando tu dinero, y esa parte dices: "Bueno, esta la ahorro, pero sigo teniendo mi otra parte de ocio, de conciertos, de ir con mi familia". Entonces, siento que de primera instancia, una aplicación o un registro completo puede ser una muy buena opción. No sé si te agrade, si no es lo tuyo. Cuéntame.
Ajá. Okey. Ajá. Okey. Entiendo. Estos gastos hormigas. Ajá. Claro. Claro. Fíjate que, ahorita que mencionabas toda esta parte, todos estos consejos y sugerencias que me mencionas. Creo que sí es importante de, el hacer la lista de gastos que hago, justo para darme cuenta que en qué gasto y en qué se van como justo, lo que mencionas los gastos hormiga. Creo que sí es importante para identificarlos principalmente, y de cierta forma dar darme cuenta de de que este estos gastos que que se generan, pues puedo reducirlos al mínimo, y tal vez, esa parte poder ahorrarla en cuestión de de, pues, a mí, em em en a largo plazo para mi futuro, ¿no?, y pues sí, creo que creo que todos estos consejos que me está que me brindaste, me van a funcionar muchísimo para tener, pues, esta priorización de gastos, poder saber qué cosas necesito comprar, dar como esta, mm, tal vez, estas metas que tengo por comprar o o por realizar, tener como establecidos cuáles son y cómo poder lograrlas y en cuánto tiempo un estimado de de tendría para comprarlo o para alcanzar como esa meta y creo que sí es importante el tener esta lista. Creo que ese c con ese consejo es el que me siento que me va a funcionar más para saber exactamente qué compro, y cuánto gasto en estas cosas. Y ya, pues si lo veo a a un mes, pues tal vez, pueda funcionarme más para ahorrar aún más dinero y pues, de cierta forma, sentirme más libre y más tranquilo de tener como esta estas diversiones y tener esto este ahorro que, pues, creo que es es lo importante que ahorita, pues, me gustaría como tener, y pero de verdad, muchísimas gracias por da esta darme estos consejos, de tomarte el tiempo de escucharme, de tener como esta preocupación por esta situación que que estoy pasando, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Me van a funcionar demasiado estos consejos, pero creo que principalmente lo de la lista, es algo que no había como reflexionado, y y que creo que, es parte importante de de este ahorro el darme cuenta de todos estos gastos. Pero de verdad, muchísimas gracias por por es los consejos.
Ujú. Exacto. Ujú. Ujú. No, no hay de qué. Y de verdad. Mira, em, un ahorro no es privarte de verdad que tú puedes, eh, ponte pequeñas metas de decir: "Bueno, si ahorro todo este mes, me voy a ir al concierto al final de mes", y equilibra, de verdad sí, se puede dar un equilibrio entre ahorro y bienestar, claro que se puede. Nada más es, pues, que te organices bien, que te pongas estas metas. Y si tu propósito es ahorrar, mira, tú lo vas a lograr nada más organízate, estima diferentes presupuestos para tus gastos y ya, ya me estarás contando cómo te va. Tú sigue disfrutando. No dejes de ir a tus conciertos, y no hay de qué. Gracias a ti por la confianza.